สวัสดีค่ะ คุณหมวก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
วันนี้ที่นี่ เอ่อ ลมแรงค่ะ ลมแรงมากเลย วันนี้หนาวมากเลยค่ะ อากาศที่นี่
อืม อ๋อ โอ้ คุณบ้านอยู่ต่างประเทศแน่ เลย บวกอยู่ Thailand ร้อน ร้อนมาก
เอ่อ ใช่ ใช่ค่ะ ตอนนี้หนาวมาก อารมณ์แบบแรงมาก สามสิบ กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะค่ะ แค่แรงลม <chuckles>
อืม ดีจัง อากาศเย็น สบาย
ค่ะ <chuckles> เย็นจนหนาวเลยค่ะวันนี้ วันนี้คุณหมวกเป็นยังไงคะ? อืม วันนี้หยุด หยุดงานแล้วใช่ไหมคะ?
ค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ วันนี้ก็วันอาทิตย์ค่ะ ถ้าเสาร์อาทิตย์ของที่ ของที่ไทย ก็คือจะแบบส่วนใหญ่ก็จะหยุดกันค่ะ ถ้าแบบไม่ใช่แบบพวกแบบ พวกแบบพนักงานยังไงแบบ เหมือนแบบหน้า หน้า หน้าร้าน อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะหยุดกัน ท แบบพวกโฮมออฟฟิศ อะไร พวกแบบ
ค่ะ ค่ะ
ออฟฟิศ อะไรอย่างเงี้ย ก็ส่วนใหญ่ก็จะหยุดกันค่ะ ถ้าแบบไม่มีงานแบบค้าง อะไรอย่างงี้ วันนี้ก็หมวกก็ได้หยุดบ้านพักผ่อนค่ะ ก็นอน ส่วนใหญ่ก็จะนอนเลยค่ะวัน นี้ เหมือนแบบชาร์จพลังด้วยค่ะ เพราะว่าพรุ่งนี้ก็แบบต้องไปทำงานอีกแล้ว
ค่ะ อืม <chuckles> ค่ะ อืม อยู่คนเดียวแบบนี้รู้สึกเหงาบ้างไหมคะ? คุณ คุณหมวก
ส่วนใหญ่อะหมวกไม่ค่อยเหงา คือแบบเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบความเหงาอะค่ะ เหมือนแบบก็จะพยายามหาอะไรทำ หรืออยู่กับเพื่อนอะค่ะ พอรู้สึกว่าแบบ เออ เราเหงา เราอยู่คนเดียวเงี้ย เรารู้สึก เคว้งคว้าง ด้วย อะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ จะรู้สึกแบบ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ <chuckles> ค่ะ แต่ว่ามี มีวิธีรับมือกับความเหงาใช่ไหมคะ?
ค่ะ ใช่ค่ะ บางทีส่วนใหญ่ก็จะชอบอยู่กับเพื่อน หรือแบบ อ่า ถ้าไปอยู่กับเพื่อนไม่ได้ก็จะโทรคุยกัน LINE โทร LINE กันอะไรแบบประมาณนี้ค่ะ แล้วทางคุณบ้านล่ะคะ แบบ คิดว่าความเหงาส่งผลต่อสุขภาพจิตอย่างไรบ้าง?
ค่ะ ค่ะ เอ่อ ก็ส่งผล คิดว่าส่งผลค่อนข้างมากเลยนะคะ มัน มันอาจจะเป็นตัว ตัวเพิ่มความเสี่ยงที่แบบเราอาจจะเป็นภาวะซึมเศร้า หรือว่าวิตกกังวลได้เลย อะไรอย่างเงี้ย ถ้า ถ้าเกิดว่า เป็นแบบเหงามาก ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้า ถ้าเหมือนแบบเขาเรียกอะไร รับมือกับมันได้ไม่ดี หรือแบบไม่มีวิธีจัดการกับความคิด ความเหงา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันอาจจะทำให้ไป ไปถึงต่อสุขภาพจิตได้เลยนะ อาจจะมีบางคนน่ะค่ะ อย่างบางคนมันอาจจะไปสู่ นำไปสู่ภาวะโรคซึมเศร้าได้เลย อืม
อา ค่ะ อืม อืม อืม อา ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยค่ะ เพราะบางทีอย่างเงี้ยแบบ คนเรา ใช่ไหมคะ บ แบบมันเหมือนแบบมันเหงา มันแบบมันก็เป็นซึมเศร้านะ บาง บางทีอยู่กับตัวเองมาก ๆ ค่ะ อย่างที่คุณบ้านบอกเลยว่า มันแบบอยู่กับตัวเองมาก ๆ แบบไม่มีสังคม ไม่มีอะไรอย่างเงี้ย ใช่ มันก็จะแบบ ยังไงมันก็จะแบบเก็บตัวอยู่กับตัวเอง แล้วก็แบบคิดลบ คิดลบอะค่ะ เพราะคนเราอะคิดลบมะ มาก ๆ เงี้ย มันก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตเนาะ แล้วก็แบบเป็นซึมเศร้าอย่างที่แบบคุณบ้านว่าเลย
ค่ะ ค่ะ อา ความคิด ค่ะ ใช่ ใช่ ส ค่ะ เพราะว่าเหมือน เหมือนแบบความคิดพออยู่คนเดียวแล้วมันเหงามาก ความคิดมันก็จะฟุ้งซ่านไปเรื่อย ๆ เนาะ มัน มันรู้สึกโดดเดี่ยวอะ มัน มัน บางทีมันอาจจะคิดส่งผลความคิดลบกับตัวเองอะค่ะ ขาดคุณค่าในตัวเอง บางทีก็ไม่มั่นใจในตัวเองไปเลยก็ได้นะคะ แบบ ความเหงา อืม
ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ เห็นด้วยเลยค่ะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เวลาแบบคุณบ้านรู้สึกเหงา แบบมักจะทำอะไรแบบเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นบ้างไหมคะ?
ถ้าเหงา ๆ เลยนะคะ ก็อาจจะหากิจกรรมให้ตัวเองทำนะคะ ให้ตัวเองแบบรู้สึกไม่เหงา อย่างเช่น ไปดูหนัง อาจจะเปิด เปิดหนังดู เปิด เปิดทีวีดูหนังแบบสักเรื่องหนึ่งให้มันสนุก ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่เราอยากดู หรือว่าไม่ว่าจะเป็นแบบ เออ โทรคุยกับเพื่อน อย่าง อย่างที่คุณหมวกบอก โทรคุยกับเพื่อน ทำกิจกรรมอื่นไปด้วย เราอาจจะแบบทาเล็บ <chuckles> หรือว่าทำอาหาร อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็คุยกับเพื่อนไปด้วย คุยสนุก ๆ กับเพื่อนไปด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่ายังไงเราก็ยังมี มีเพื่อนคุยนะคะ ให้ได้แบบระบาย หรือว่าให้ได้ เออ คลายเหงา <chuckles> ประมาณนี้ ค่ะ
ค่ะ อืม อืม อา ค่ะ อา ค่ะ อืม อืม อืม อา ค่ะ อืม ใช่ ๆ ก็เห็นด้วยเลยค่ะ ส่วนใหญ่ อย่างเงี้ย เวลาคุณบ้านน่ะค่ะ แบบ เรียกว่าไง เรียกว่าไปดูหนัง เห็นคุณบ้านบอกว่าชอบแบบดูหนัง อย่างเงี้ย ชอบดูหนังแบบคนเดียว หรือดูกับเพื่อนมากกว่ากันคะ?
ค่ะ ค่ะ เออ จริง ชอบดูคนเดียวอยู่ที่บ้านนะคะ จอ เปิดหนังดูคนเดียวอยู่บ้าน เลือกเอง แล้วก็แบบไม่ต้อง ไม่ต้องถามความคิดเห็นใคร ใช่ไหมคะ เปิดหนังดู เลือกหนังมาสักเรื่องหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย บางทีแค่ใช้เวลาเลือกหนังสักเรื่องหนึ่งอะก็นานแล้ว นะคะ ใช้เวลานานเหมือนกัน เพราะว่า เพราะว่าหนังดี ๆ มันก็เยอะ ใช่ไหมคะ กว่าจะเลือก ตัดสินใจเลือกหนังได้สักเรื่องเนี่ย โอ้ หมดเวลาแล้วค่ะ <chuckles> หมดเวลาเหงา <chuckles>
อืม อา อา อืม อา ค่ะ ใช่ ๆ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่เลยค่ะ อย่าง คล้าย ๆ หมวกเลยค่ะ ถ้าสมมุติว่าหมวกแบบ เออ อยู่เหงา ล อยู่ อยู่แบบรู้สึกว่าเหงา แบบอยากจะแบบดูซีรีส์ อะไรอย่างงี้ ก็จะชอบดูคนเดียว เป็นเหมือนแบบ จะแบบเป็นคนชอบแบบ ไม่ชอบดูทุกฉากอะค่ะ ชอบแบบกรอ แบบว่ากดเลื่อน ๆ เอา อะไรแบบประมาณนี้ พอแบบความ ส แบบว่า ความแบบ ฉากแบบนางเอกพระเอกแบบร้องไห้ หรือว่าหวาน กัน ก็ชอบแบบกดเลื่อนดู อา ใช่ ๆ บางที บางทีแบบเสพ แบบว่าดูแป๊บเดียวเสร็จ แป๊บเดียว อา ม รู้สึกมันนานไป เปลี่ยนตอนดีกว่า อะไรงี้ แล้วก็ ก็จะแบบดูกับคนอื่นไม่ค่อยได้ เพราะบางคนเขาก็อยาก เออ กับรายละเอียด อยากดูทุกแบบทุกฉากทุก ตอน อะไรแบบประมาณเนี้ย เขาก็เลยแบบ ใช่ ก็เลยรู้สึกว่า เออ ดูคนเดียวแบบดีกว่า อะไรแบบประมาณนี้ ใช่
ค่ะ อืม อา ค่ะ เออ มันนานไป ใช่ ๆ ค่ะ อา อา ใช่ ๆ ค่ะ อืม เหมือนกันเลยค่ะ อย่างเช่นแบบ ฉ บางฉากเนี่ยมัน เรา เรารู้แล้วว่าเขา เขาโอเค เขา เขาร้องไห้กันเนี่ย เขา เขาเศร้า แต่ว่ามัน มันนานไปเนาะ เป็นนาที เป็นนาทีเลย ก็รู้สึกว่ามัน มันควรจะไปต่อเรื่องอื่นได้แล้ว อะไรอย่างเงี้ย ก็กดข้าม ๆ ไปเหมือนกัน <chuckles> ถ้าดูกับคนอื่นเนี่ยเขาก็อาจจะแบบโมโห อาจจะงอนได้นะว่า ดูแล้วก็ตามใจตัวเอง อะไรประมาณนี้ ค่ะ
อา เออ อืม ใช่ ใช่ ๆ ใช่ค่ะ บางคนเขาก็แบบ เออ อยาก อยากเสพเนาะ บางคนที่แบบ ที่แบบ หมวกก็เคยมีเพื่อนนะคะที่แบบเขาแบบจะแบบเสพ แบบเสพรายละเอียด ทุกรายละเอียดเลยอะค่ะ เหมือนแบบจะเก็บทุกเม็ดเลย แบบบางทีดูหนัง อย่างเงี้ย เขาไปดูโรงมา ดูหนังเรื่องหนึ่ง เขาไปดูในโรงมา 2 รอบเสร็จ ไม่พอ พอหนัง ออก จากโรงยังต้องมาแบบดูต่อที่บ้านอีก
อืม อืม ค่ะ <chuckles> มาดูใน อา
ใช่ เพราะเขาแบบรู้สึกว่าแบบอยากเก็บรายละเอียดทุกอย่าง อะไรแบบประมาณนี้ ว่าทำไมตัวละครถึงแบบเป็นอย่างงี้ ๆ อะไรแบบประ มาณ นี้ก็มีนะคะ ใช่ ๆ ๆ ใช่ค่ะ แต่หมวกไม่ขนาดนั้นค่ะ
ค่ะ เออ วิเคราะห์ด้วย ใช่ไหมคะ ต้องมีวิเคราะห์ตัวละคร อืม นี่มีเพื่อนคนหนึ่งเหมือนกันนะคะ มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาแบบเวลาดู ดูอยู่ด้วยกันเนี่ย จริง ๆ บางครั้งเนี่ยดูอยู่ด้วยกัน พร้อมกันนะคะ แต่เขาอะไปใส่ใจรายละเอียดของตัวละคร หรือของแบบเสื้อผ้าของ ของแบบนักแสดง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ เขาเก่งมากเลยนะคะ เหมือนแบบเราดูอยู่พร้อม ๆ กันอะ แต่เขาบอกว่า "เนี่ย เห็นเข็มขัดคนนี้ไหม?" เราแบบ "ฮะ! เราจะเห็นเข็มขัด น ของพระเอกเหรอ?" อะไรเงี้ย เออ <chuckles> เก่งมากเลย
อา อืม อา ค่ะ อืม อา ใช่ ๆ บางคนเขาแบบ ใช่ เขาจะค่อนข้างแบบเก็บรายละเอียดแบบเยอะมาก คือทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะ สำหรับบางคนที่แบบชอบหนังจริง ๆ นะคะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณบ้าน เวลาแบบ คุณคิดไหมคะว่าความ ง ความเหงาอะค่ะ มันจะแบบแตกต่างกันไปตามแบบช่วงอายุ หรือแบบสถานการณ์ชีวิตอะคะ?
เออ ใช่ ค่ะ อืม คิดว่ามันแตกต่างนะคะ อย่างตอน ตอนเราเด็ก ๆ เนี่ยเรื่องความเหงามันก็อาจจะมีแค่แบบเหงาที่ ที่ไม่ได้เจอเพื่อน หรือเหงาที่เราไม่รู้จะทำอะไร ใช่ไหมคะ ร ใน ในกิจกรรมประจำวันของเรา ตอนสมัยที่เราเป็นเด็กอะ มันก็อาจจะไม่ได้เยอะมาก อาจจะมีแค่การแบบคิดถึงการเรียน คิดถึงแบบการอยู่กับเพื่อนมากกว่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอโตขึ้นน่ะ มันยิ่ง เรา เหมือนเรามีความรับผิดชอบเยอะขึ้น เราอาจจะต้องมีการใช้ชีวิตเยอะขึ้น ใช่ไหมคะ เราก็ทั้งไหนจะเครียดเรื่องงาน แล้วไหนจะมามีเรื่องแบบ เหมือนเครียดเรื่องงานสะสมอยู่แล้ว แล้วเราก็มาเหมือนเหงาอยู่คนเดียวอีก ขาดเพื่อน ขาดอะไรอย่างเงี้ย เหมือน เหมือนมันจะสะสมความเครียดมากกว่า สะสมความเครียดไปด้วย อืม
อา ค่ะ อา ค่ะ อา ใช่ ๆ ใช่ อืม อืม อืม ใช่ ๆ เห็นด้วยเลยค่ะว่า อย่างสมมุติ หมวกก็เห็นนะคะว่าความ ความเหงาอะค่ะ มันก็แบบค่อนข้างที่จะแบบแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงวัย ช่วงวัยเด็ก อย่างเงี้ย เราก็แบบ เออ เหงาอีกแบบหนึ่ง แบบประมาณว่า อา ไม่มีเพื่อนเล่นด้วย อะไรvอย่าง เงี้ย ก็ ก็จะรู้สึกเหงาแล้ว อะไรแบบประมาณนี้ แต่ว่าตอน ตอนพอเราโตมาหน่อย ตอนนี้ก็คือ ก็คือหมวกก็คืออยู่ในวัยทำงาน ก็รู้สึกว่า เออ บางทีอะการอยู่คนเดียวดูซีรีส์อะมันก็ไม่ได้ไม่เหงาขนาดแบบเหมือนตอนเด็ก ๆ ประมาณนั้น บางอย่างแบบกิจกรรม เราก็แบบ กิจกรรมบางอย่าง อย่างเงี้ย เราก็อยากทำคนเดียว อะไรแบบเนี้ย เราก็แบบไม่ได้เหงาหรอก อะไรอย่างเงี้ย แต่แบบบางทีช่วงเหงา ๆ อย่างเงี้ย เรารู้สึกว่าเหงา เหงา เคว้ง อย่างเงี้ย เราก็แบบ เออ เดี๋ยวนี้แบบเทคโนโลยีก็แบบพัฒนาไปไกล เราก็ เออ สามารถแบบโทรหาเพื่อน หาที่บ้าน หาแบบคนที่เราอยากจะคุยได้ อะไรอย่างเงี้ย มันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกในการแบบคลายเหงาด้วยอะค่ะ อันนี้แบบตอนโตมาก็รู้สึกว่าแบบ เออ เรื่องเหงามันก็จะแบบ
ค่ะ อา ค่ะ <chuckles> อ ใช่ ใช่ อา ค่ะ อา ค่ะ จริง <chuckles>
มีบางช่วงที่แบบทำงานมารู้สึกมันเหนื่อย ๆ มันล้าจัง ก็อาจจะเริ่มเหงา อะไรแบบประมาณนี้ บางช่วงก็แบบ เอ๊ย หาซีรีส์ดูก็จะหาย ถ้าไม่หาย เออ จ ก็จะโทรคุยโทรศัพท์สัก หน่อย อะไร แบบ จะแบบเป็นประมาณเนี้ยอะค่ะ ใช่
ค่ะ ค่ะ เออ ใช่ เพราะว่าเหมือนแบบพอโตขึ้นน่ะ ไอ้ ว เราเหมือนมีวิธีจัดการกับความเหงา เรารู้ว่า เรา ตะ ต้องทำมันยังไงเนาะ เราจะแค่เหงา เราก็ โอเค หา กิจกรรม หาอะไรทำ โตขึ้นมันกลายเป็นคำว่า ค ความเครียดมากกว่าเนาะ มันไม่เป็นความเหงา <chuckles> ค่ะ
อ่า อา ใช่ ๆ ใช่ค่ะ เห็นด้วย เห็นด้วยเลยค่ะ แล้วแบบเคยแบบของคุณบ้าน อย่างเงี้ย เคยมีคนใกล้ตัวที่แบบคุณบ้านเห็นว่า ความเหงาแบบทำให้แบบสุขภาพจิตแย่ลงบ้างไหมคะ? แล้วแบบเขาแบบรับมือกันยังไง?
ค่ะ เออ คิดว่า ยังไม่ เอาจริง ๆ คนใกล้ตัวยังไม่เคยเห็นว่า เขา เขาวู้ อืม เหงาจนมีสุขภาพจิตอะไรแย่ลงนะคะ ยัง ไม่ ไม่เคยเห็นเขาแบบน่าจะมา เกิดจากความเหงา แต่อาจจะเกิดจากเรื่องอื่นมากกว่าค่ะ อาจจะเป็นเรื่องสุขภาพของเขา หรืออาจจะเป็นเรื่องงาน เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าก็ทำให้ ให้สุขภาพจิตแย่ลงเลยอะ อืม ก็เลยเห็นเขาอาจจะต้องมีการไปพบผู้เชี่ยวชาญบ้างเพื่อรับคำปรึกษา เพื่อแบบได้ระบายให้กับผู้เชี่ยวชาญฟังอะค่ะ ว่า ว่า เขามีปัญหาด้านสุขภาพจิต ประมาณนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะเป็นหลาย ๆ เรื่องรวม ๆ กันทั้งเรื่องงาน เรื่องที่บ้าน เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็ ไป ไปพบกับผู้เชี่ยวชาญ นักจิตบำบัด หรือว่าจิตแพทย์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ให้ ให้ช่วยกันหาทางออกมากกว่า ถ้าปัน เป็น เป็นแค่เรื่อง เรื่องของสุขภาพจิตก็อาจจะแค่แบบเหมือนจิตบำบัด หรืออะไรไป อย่างงี้ ใช่ไหมคะ แต่ว่าเขา หรือว่าให้มันตรงจุดเนี่ย เขาก็อาจจะแบบได้รับยา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็ไม่รู้ว่า เขาเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ อืม
อืม อืม อืม อืม อา ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อืม อืม อา ค่ะ ก็ ใช่เลยค่ะ ก็เห็นด้วยกับคุณบ้านเลยค่ะ อย่างของหมวกก็คือ ก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งอะค่ะที่แบบเขาก็แบบ เออ รู้สึกแบบเหมือนอยู่คนเดียว อะไรอย่างงี้ ไม่ค่อยคุยกับใคร เหมือนไม่ค่อยกล้าคุยกับใคร อะไรแบบประมาณนี้ค่ะ ก็อาจจะแบบอาจจะเหงาหน่อย เขาก็บอกว่า เออ เขาก็ไม่รู้จะคุยกับใคร แบบเพื่อนก็แบบหาย ๆ ไปหมด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะแบบ ก็ทางหมวกก็คิดว่าอาจจะส่งผลให้แบบสุขภาพจิตเขาแบบแย่ลงได้ ก็แบบอาจจะแบบรู้สึกนอยด์ อะไรอย่างเงี้ย รู้สึกว่า เออ "แบบเพื่อนไม่รักรึเปล่า?" อะไรแบบประมาณนี้ เพื่อนก็แบบค่อนข้างห่าง ห่างหายกันไปหมด แต่เขาก็แบบพยายามนะคะ เหมือนพยายามแบบรักษาโดยการแบบไปหาหมอแบบจิตตะ จิตแพทย์อะค่ะ ก็ เออ ใช่ ก็ไปคุยกับหมอ หมอก็แบบ อ เห็นเขาเล่าให้ฟังนะคะ หมอเขาก็บอกว่า เออ แบบ ให้แบบ ให้ยามากินแล้วก็เหมือนแบบ ให้แบบพยายามแบบหาอะไรทำ ให้แบบ เออ ถ้าเหงาก็แบบอย่าอยู่คนเดียว ก็แบบให้ออกไปเดินห้าง อะไรอย่างเงี้ย ชวนเพื่อน ชวนน้องไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าถ้าเก็บตัวอยู่คนเดียว อย่างเงี้ย มันอาจจะแบบทำให้แบบเป็นซึมเศร้าอ่อน ๆ ได้อะค่ะ ใช่ ก็จะเป็นแบบประมาณนี้
ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ เออ เพราะว่ามัน บางครั้งพอมัน มันเกิดปัญหาขึ้นจริง ๆ แล้ว เหมือนกับถ้าเป็นเพื่อนใน เพื่อนในวัยเดียวกันก็ ก็อาจจะแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุดเนาะ มันก็อาจจะต้องไป ไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงที่เขาอาจจะเข้าใจในปัญหาที่ ที่มันเกิดขึ้นมากกว่า บางคนก็คืออาจจะเป็นเรื่องสารเคมีในสมองเลยก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาอาจจะแบบวินิจฉัยให้เราได้ ได้ดีกว่า เพราะเขาก็ไปพบชื่อ ผู้เชี่ยวชาญ ไปปรึกษา ไปรับฟัง มันก็น่าจะ น่าจะดีกว่าเนาะ ไป ไปคุยกับคนที่เขา เขามีความเชี่ยวชาญด้านนี้ อืม
อา ค่ะ อา ใช่ อืม อา ใช่ ใช่ ใช่เลยค่ะ ก็ค่อนข้างเห็นด้วยเลยค่ะ ถ้าแบบผู้เชี่ยวชาญเขาก็แบบจะดูแล ให้คำปรึกษา ได้ดีกว่าเนาะ แล้วก็แบบ มีการให้ยาปรับ ช ยา การใช้ยา ยาเราก็จะแบบกินเองมั่ว ๆ ไม่ได้ เพราะว่ามันก็แบบส่งผลต่อแบบ เหมือนแบบมันเป็นยาส่งผลต่อความคิดทางสมองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ ในการแบบปรับฮอร์โมนขึ้นลง หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย มันก็ค่อนข้างอันตราย ถ้าเราแบบไม่ไปหาหมอ แล้วแบบกินยาเอง อย่างเงี้ยค่ะ แล้วแบบ ใช่ แล้วทางคุณบ้านน่ะค่ะคิดว่าแบบมีวิธีไหนบ้างคะที่จะแบบช่วยลดความเหงา ส่งเสริมสุขภาพจิตได้ดีขึ้น?
ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อา ใช่ ๆ ค่ะ อาจจะเป็นเรื่องของกิจกรรมบำบัดมั้งคะ อาจจะทำอย่างที่คุณหมอแนะนำว่าไปทำกิจกรรม หากิจกรรมอะไรทำ ออกกำลังกายบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะไปทำกิจกรรมที่ปกติแล้วเราไม่ค่อยได้ทำ อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ อย่างไป อาจจะไปเที่ยวในที่ที่แบบแตกต่างไปจากปกติ ล ปกติอาจจะเที่ยวอยู่แค่ ใกล้ ๆ ก็อาจจะลองเดินทางบ้าง เออ เมื่อก่อนเนี่ยบ้านชอบแนะนำเวลาเพื่อนแบบมีปัญหา หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ชอบแนะนำเพื่อนว่า "ออกเดินทางสิ เธอลองออก ออกเดินทาง" เหมือนแบบไป ไปได้ผจญภัยในการเดินทางอะค่ะ ไป ห ไป ไปใช้ชีวิตน่ะ มันจะเห็นโลกอีก อีกแบบหนึ่งอะค่ะ ไปลำบาก ลองไปลำบากดู แล้วมันจะ มันจะรู้สึกว่า เออ เหมือน เหมือนได้ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ อะค่ะ แล้วมันจะทำให้แบบช่วย ด มุมมอง บางทีมันเปลี่ยนมุมมองในชีวิตไปได้เลย อืม ชอบแนะนำคนอื่นแบบนี้ <chuckles>
อา อา ค่ะ อืม อา ค่ะ อืม อา ค่ะ อ๋อ <chuckles> ส่วนของหมวกก็คือแบบ ถ้ารู้สึกว่าเราเหงา อะไรอย่างเงี้ย จะดูซีรีส์ หรือบางทีถ้าอยากได้สังคม ก็จะแบบ เออ ไปเล่นเกมออนไลน์ อะไรแบบ ก็คือจะแบบเป็นประมาณนี้ค่ะ ก็จะไปคุยแบบ กับแบบเพื่อนแบบในเกมออนไลน์ อะไรอย่างเงี้ย ก็จะคุยได้เรื่อย ๆ เลยค่ะ เพราะว่ามันก็แบบเป็นเหมือนแบบอีกมุมมอ อีกมุมหนึ่งเนาะ อะไรแบบประมาณนี้ ในการที่แบบ เออ เราจะมีเพื่อน สังคมสำหรับเฮ ฮา อะไรประมาณนี้ ไม่ ไม่ทำให้เราแบบเหงา อะไรประมาณนี้ค่ะ ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณบ้านมากนะคะ ที่แบบมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับความเหงาที่แบบส่งผลต่อสุขภาพจิตกัน
ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ ยินดีค่ะ ค่ะ ขอบคุณคุณหมวกเช่นกันนะคะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ ขอบคุณค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ